Hum, que legal! Mas, olha, você nesse encontro, assim, você foi sozinha nesse show ou você foi com mais alguém também que curte esse mesmo estilo musical que você?
Olha, eu gosto de fazer filas <chuckles> em tipo show, assim, então eu achei com bastante antecedência. E aí durante a fila, eh, nós estávamos em 4 meninas, eh, amigas, e, aí, elas estavam em um setor e as outra e eu e mais uma, em um outro setor. Então exato, então ali no momento da fila ficamos todas juntas mas depois a gente se dividiu, assim.
Aham. Hum, que legal! Okay, estavam muito separadas. Tá, entendi, foi uma coisa meio que: "Tá, vamos deixar do jeito que está." ou vocês até tentaram se encontrar para comentar, mesmo: "Nossa, olha, essa banda".
Olha, no final porque não era na nossa cidade, assim, a gente teve que, eh, ir de motorista, assim, sabe, contratar um carro de motorista para levar a gente. Então, a fomos todas juntas, voltamos todas juntas e, aí, a gente super comentava e até um tempo depois com uma das meninas eu comentei que eu estava viciadíssima nessa banda, que eu só escutava essa banda. <chuckles>
Uhum. Ah, sei, sei. Ai que legal! Olha só! Ai, que legal! Porque também você acaba que convertendo meio que, assim, suas amigas, né, aí, esse estilo musical. E e falando nisso
Hã. Olha, não sei se surtiu efeito isso de converter elas. <chuckles> Mas elas gostaram também, mas eu acho que eu que curti mais.
Ah, ah. <chuckles> Não surgiu. Ai, que bom, pelo menos uma sementinha foi plantada então através de você de certa forma.
É.
E deixa eu te perguntar teve depois disso algum oportunidade que você teve de acompanhar outros projetos e shows deles, dessa nova banda?